Eu eu, de verdade, eu co eu assisti na faz né, na minha época de Brasil, eu cheguei a assistir acho que as 3 primeiras, hã, versões do do Big Brother, sabe, é, do Big Brother. Na verdade, eu assisti eu acho que eu assisti 4, porque a última que eu assisti tinha um amigo meu participando, então, por isso, que eu assisti. É. Mas, eh, eu achava, assim, como eu achava que era sempre a mesma coisa, eu não me não me não, assim, não num virou para mim uma coisa, "Ai não vejo a hora de, vai começar o Big Brother, não vejo a hora de de ir assistir".
Hã. Hum. Ai que legal. Sim. Não virou, realmente, algo, ali, né, que te prendeu, que te fez assim parar, querer assistir, ficar curiosa, não foi algo que te prendeu.
Exato. É. Exato, eu tenho uma certa dificuldade de co de co me prender as coisas, isso aí já é meu mesmo, assim, qualquer coisa que eu faço, eu faço por um tempo e depois eu desisto mesmo, sabe, então, não foi diferente.
Uhum. Ah entendi, não é algo particular com reality show.
Não, não é, não é. É, e ele até como eu disse, as as primeiras eu a eu lembro que a 1º vez e a 2º vez eu fiquei super animada de assistir, acompanhei, né, fazia até ligava para votar.
Oh, legal. <laughs> O ligar para votar, é fogo. <laughs>
Aí as outras foi assim Pois é, não, e quando meu amigo participou, nessa última que eu assisti, eh, eu nossa, evo envolvia todo mundo, todo mundo vai, ligar, né, para ele pra pra toda vez que ele estava lá. Sim.
Uhum. <laughs> Colocava a família toda, os amigos, todo mundo para ligar.
Torcer por ser ele. É, meus minha minha família nem conhecia ele, mas votava, porque eu falava.
Mas estava lá votando por ele. <laughs>
Exato, exato. Então, assim, eu fiz muito eu assisti o Big Brother, mas também eu enjoei, porque para mim era sempre a mesma coisa. Era tudo bem que eles mudavam as provas, mudavam o o cenário. Uhum. É.
Ah, sim. É verdade. Tinha ali uma variação, né, ali dentro, mas, querendo ou não, a ideia e tudo era o mesmo, né, todo ano.
É, era aquilo, era o confinamento, eles ficavam ali conversando, aí tinha as festas, aí tinha a prova do líder, a prova do, né, tinha os o paredão.
Uhum. Sim, a prova do anjo, o paredão. Uhum.
Sim. Então, eu meio que me desinteressei mesmo por aquilo. Mas aí eu vi que depois dele teve, eh, como na verdade, logo assim, acho que com base, né, eles se emba eles se basearam no Big Brother, aí fizeram a fazenda, né.
Sim. Ai, sim, eu mesmo ia te perguntar agora, se você também tinha assistido a fazenda, tinha dado, assim, uma oportunidade, de repente.